Hmm, lagi ko namang naalala eh, yung ano yung nagha kami kasi dito probinsya kasi dito sa amin so madaming mga gulay-gulay ang nakapalibot. So kami yung mga kababata ko ano parang maghahanap kami ng mga gulay-gulay ibebenta namin tas sa ilog non kumukuha kami ng mga yung mga nakakain na ah mga ano dun tas eh ibebenta namin to so parang yun yung ang akala namin laro-laro, laro-laro lang yun noon. Pero ah, maganda rin pala yun kasi parang at least habang bata kami natuto talaga kami na ano na yan yung magbenta benta na kahit bata palang ganun, oo. Pero madalas, oo madalas eh, sa mga ano lang din sa mga sa mga kapitbahay na malalapit lang din. Pero nakakalungkot lang kasi yung mga naging kaibigan ko nun eh, ano hindi na kami halos nag-uusap ngayon kasi parang may kanya-kanya na silang buhay din, may kanya-kanya na kaming buhay, oo. Ikaw ba may naalala ka ba?
Oo. Ah. <chuckles> Oo. Mm, madiskarte. <chuckles> 'Pag diskarte 'no. Pero at least Oo, eh, pero nung ano lang at least connected ka pa sa kanila 'no. Ako wala na eh, wala na akong connection sa mga kalaro ko nung bata ako, hinahanap ko sila sa Facebook, hindi ko sila mahanap baka iba yung pangalan na ginamit.
Hmm. Oo. Ay wala na lumipat ba sila ng ano tirahan or? Ah, kayo.
Kami kami ang lumipat, parang nagkahiwa-hiwalay kami kasi tinitirhan namin dinemolish. <chuckles> So naghiwa-hiwalay kami na kaya yun medyo nakakalungkot. Yung naalala ko naman na konektado sa paglalaro ko noon is yung ano, yung nangunguha kami din ng mga kahoy, binebenta namin sa mga may karenderya. <chuckles> Yun, na nakakatuwa siya pag naalala ko may mga bata rin kasi ako nakikita ngayon yung ano naman nag tinatapon nila yung basura ng kapitbahay tas yun binabayaran sila. Ayun din yung kumikita habang nag-eenjoy.
Hmm. Oo. Mm. Oo. Mm. Hmm. Oo. <chuckles> Di ba?
Oo, naging ano madiskarte ba sa buhay kahit bata pa lang.
Mm.